Certo, assolutamente sì, ma vedrai che, uhm, piano, piano ovviamente un'abitudine è sempre, uhm, difficile da uhm, da interrompere, dal mhmm, da un momento all'altro. Quindi prova a mettere in pratica questi piccoli consigli, vedi un po' come va, uhm, poi ovviamente aggiornami, e mhmm, ovviamente sì, fammi sapere.
Sì. Va bene. Va bene, va be va bene, guarda. Allora io farò questo che che s tu era mi hai ra mi hai mi hai mi hai consigliato e poi ti farò sapere un po' più in là. Intanto ti ringrazio tantissimo per avermi ascoltato, per avermi dato questi questi buoni consigli e a risentirci presto, e buona serata. Ciao.
A presto!